تقدري كده تفتكري لي لعبة كنتم بتلعبوها وكانت بتجمّع العيلة كُلّها؟
آه، أفتكر لك. <laughs> هاقول لك، آآ في لعبة كانت بتتلعب بالكوتشينا اسمها الشايب.
إمم. ماشي.
آه. دي بقى كُنّا أمّا كُنّا بنبقى متجمّعين كُلّنا مع بعض خصوصًا في المصيَف أيام الصيف، مش لازم في المصيَف، يعني أيام الصيف كُنّا بنروح عند جِدّي مثلًا نقعُد لنا أسبوعين، 3 هناك، ماما بقى تريّح من بابا ومن ال <chuckles> ومسؤوليات البيت وكانت بقى إيه، اللي يعرفوا إن إحنا موجودين بقى كُلّه ييجي وخالته تيجي وخاله ييجي وولادهم. فكُنّا
إمم. <laughs> أيوه، آه. آآ مُجرّد بقى ما يتجمّعوا كده، أنتم لازم أنتم هتلعبوا الشايب خلاص دي ده ده وقت الشايب بالضبط.
آه، نسهر كل آه، كل يوم بالليل نسهر على لعبة ال الشايب دي و وكُلّنا كُنّا بنلعبها، يعني عايزة أقول لك جِدّو وتيتة وكُلّه كان كُلّنا بِلا استثناء كُنّا بنلعب اللعبة دي. حتّى الصغيرين خالص، كبار آآ كُلّنا بنجمع.
آه. حلو جدًا. إمم، إمم. احكيِ لي كده لعبة الشايب عبارة عن إيه سريعًا؟
أ هاقول لك، اللعبة عبارة عن ورق الكوتشينة، في لعبة اسمها كوتشينة عبارة عن ورق والورق ده فيه فيه فيه المَلِك والشايب والبنت 3 صور دُول، ف آآ بنشيل من ب بنشيل من الشايب اش كل ورقة بتبقى 4 يعني كل نوع بيبقى 4 ورقات، يعني الشايب ده في منّه 4 ورقات، فإحنا بنشيل 3 من الكوتشينة وبنخلّي 1 بس.
أيوه. ماشي. حلو أوي. جميل. حلو.
وعايزة أقول لك كمان إن إحنا لمّا كُنّا بنبقى عدد كبير، كُنّا بنلعب ب4 كوتشينات مع بعض، 3 كوتشينات مع بعض على قد ال العدد اللي موجود يعني.
و وكل دُول بيبقى فيهم شايب 1 بس؟